Thì quảng cáo nó skip được mà. Ờ, s ý là ý là quảng cáo nó cũng không phải phiền lắm, kiểu như, cùng lắm một có 1 quảng cáo. Đúng, với lại đoạn nào có quảng cáo thì mình biết trên đấy nó sẽ đánh dấu có quảng cáo, còn ngày nay là hên xui ha.
Đúng rồi. Đúng bây giờ phải xem hết quảng cáo, đúng không? Ừm, đúng rồi, cái phải để ý cái cái dòng dòng dòng ấy, hoặc bấm vào cái có quảng cáo xong rồi. Mà một mình nghĩ một cái rất là hay nha, là của của, gọi là, gì nhỉ? Của iPhone ấy, thì là bạn có thể skip quảng cáo được. <chuckles>
Vậy vậy, hay là quảng ừm, ừm. Ưm, gì vậy? Ồ. Ừm, ý là bạn ủa, x mình đang xài iPhone nè mình cứ
Ấy, nó vẫn ý là vẫn có quảng cáo luôn, bạn bấm vào bạn tua quảng cáo được, bạn tua được.
À, ý bạn xài sang MacBook. Ý là tua thì, ờ MacBook thì, ờ, <laughs> tua được ấy, còn điện thoại mình chưa thử.
Đợt trước mình vẫn hay dùng, à, iPad mình cũng tua được à. Kiểu, mỗi lần quảng cáo mình bấm vào cái zoom to màn hình lên ấy, xong mình tua luôn ấy. Đến
Ủa, ờ À, à, có cúng, có, có, có, có có cái phần kéo kia.
Đấy, đấy, đấy. Bạn kéo luôn, bạn kéo luôn, đấy, bạn kéo bạn xẻ xem 1 giây, 2 giây thôi à?
Ừm, ừm, đúng. Ừm, đúng rồi kéo hết luôn thì thôi dùng cách này, ờ
Ừm. Đúng. Hoặc là dùng Android mình có cái phần mềm, gọi là gì nhỉ? Revanced Re ne vàng x hay gì, nó, kiểu, s tự skip.
Ồ. Rìa rìa là, ờ, là, ờ, Revanced kiểu ấy hay là b hay là
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mình mình mình dùng cái Revanced xong rồi, ờ, dùng của hàng real của của, à, của bên Revanced luôn, thì nó free mình phải chịu khó cài một tí thôi.
hồi kia còn hồi kia còn YouTube Vanced, rồi giờ đây nó bay cái Revanced. <chuckles>
Đấy, đấy, ơ, dùng cái đấy mình dùng, kiểu như, YouTube, ưm, bản trả phí thì có rất là sướng. Kiểu, bây giờ nghe nhạc các thứ nó chỉ dùng máy mình thôi, s ch nghe mấy nhạc bằng YouTube luôn chứ không cần phải là dùng mấy cái phần mềm khác.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ưm, ừm, ờ, cũng khá thú vị nhỉ, thực sự luôn ấy. Nên, kiểu như là, thực sự, chững nhiều bài hát nó cũng làm mình cảm xúc với tới bây giờ vẫn còn vài bài.
Ừm À, còn bài là bài này mình nói tên có thể bạn không nhớ nhá, nhưng, ơ, nghe giai điệu phát là bạn nhớ luôn "Dragostea Din Tei".
"Dragostea Din Tei". <sniffs> Hừm. Ồ, đa bê
Ờ. Đấy, đấy, đấy, tí nữa bạn thử nghe xem. Đấy, đấy.
À, ờ, OK, vậy lát nữa nghe OK, được, được, được. Ờ, vậy nói chung giờ mình cũng chuẩn bị ối! Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, ố, thôi, bạn bạn, ừm, thôi nhớ rồi.
Đấy, ờ, Ma-ia-hii. Ma-ia-huu. Đấy, đấy, bài đấy đấy, bài đấy tên nó thế đấy.
Ô, bạn, ờ, ờ, bạn làm mình kỷ niệm thực sự luôn, hồi đấy mình cứ nhảy ra ngoài đường ừm, đúng, đấy, đúng rồi. Ơ, giờ hư thiệt hay thiệt, ứ, chứ nãy giơ giờ nói chuyện vui, thú vị thiệt ấy, nhưng mà thôi giờ mình cũng có chuyện. Vâng.
<laughs> Thề luôn bài đấy, kiểu, đi nhạc đám cưới đâu cũng có nhỉ? <laughs> Ô kê, ô kê. Thôi, rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ những cái bài nhạc với mình nha.
Thiệt, c mấy cái bài "Dragostea Din Tei" gì kia hay hay thiệt ấy, bạn nói giờ mình mới nhớ lại luôn. Ừm, ừm, cũng bye bye bạn.
Ô kê. Ô kê, bye bye.

À, ơ, t bên mấy nhạc của thà của của của bên Hàn Quốc thì mình ít nghe lắm, kiểu như, mình nghe của G-Dragon, rồi, ờ, Big Bang cũng có nhưng ít ít, ờ. Ô kê, ờ.
Ờ. Ừ, BigBang, đúng hông? Thế mà còn, kiểu kiểu, nhạc nhạc của nước ngoài mình có thấy một bài hay, không biết bạn biết hông? Là "Take me home", cũng rất là cảm xúc.
Ồ, ồ, biết, biết, biết, biết của A Avicii, đúng hông? Ủa, cái, ờ, tưởng c ý ý là tưởng bạn à, cái, à, kh là, cái bài Take à, "Take Me Home", bài đấy, đúng rồi. Ơ, cái bà
Country roads, take me home. À, Avicii nhạc cũng hay, Avi Avicii, kiểu, cái bài bài bài cuối trước khi ông đấy, gọi là, ờ, bị mất ấy, thì bài "Note" thì cũng khá là hay.
Mất, đúng hông? Đ đấy, ưm, đúng rồi. Ừm, là
Hoặc là bài "Levels" của Avicii cũng hay.
Đúng rồi, hoặc là nhạc EDM, ối trời ơi, nhạc hồi đấy, đơn giản thiệt, ôi hay mà hay, rồi, "He Said One Day" hay là Alan Walker.
Đúng rồi. Alan Walker uầy, à nhắc nhắc đến EDM cũng phải Anh Luân đi bộ, có phải Anh Luân đi bộ
A Alan đi bộ thì, Alan đi bộ, Alan biker. Thì, à, nói chung thì, ờ, ảnh, ờ, 2016 thì làm cũng khá là hay, hồi đấy ở tiệm net mình nghe miết. Ừm.
Đúng rồi. <laughs> Đúng, đúng, đúng. Hồi đấy mình đang cấp 2, kiểu, cấp 3 bảo: "Ôi, không biết mấy nhạc đấy", là bảo "Uầy, chúng mày đi hội trại chúng mày mở nh mở nhạc gì hay thế? Tao tao xin nhạc, tao nghe xong bị nghiện."
Ừm. Đúng rồi, ờ, nhạc, ồ, đúng rồi. Thọ thọ thọ thọ một cái nhạc ấy, rồi cái bài gì mà "The Fat Rat" trời ơi, đúng kinh điển luôn. "You you gonna break my" mà, kiểu như là, cái bài như là "You you gonna break my heart," cái bài đấy, <laughs> ờ, hay giống cái đi nhạc nghe vừa chơi vừa chơi game vừa nghe, đúng nó phê lắm.
Tức là có cả con chuột béo nữa, The Fat Rat, con chuột béo. <laughs> Đúng, cái kiểu nó, nhạc highlight, luôn, nhạc highlight game highlight của À, cũng đúng. Không chỉ là có bài này cũng rất cảm xúc này, kiểu là, "We don't talk anymore," <laughs> vâng. Nhất là mấy lúc thất tình nghe, ôi giời ôi, cái đợt đấy mình còn đang cấp 3 đấy thành ra cũng, kiểu, rất là cảm xúc. <laughs>
Ờ, tr trời ơi, cái bài của Jus Ừm, đ thì bên Tây, nhiều bài hay, thú vị mà, Justin Bieber thì chứ cũng có bài có bài nghe hồi đấy nghe cũng bựa "Oh baby, baby baby, oh," ừm.
Đúng rồi. Justin Bieber cũng OK. Đấy, ơ, nghe nó vui vui, đúng không? Nghe nó cũng không, gọi là, cảm xúc cũng không cảm xúc mấy, kiểu là, cảm xúc, nó kiểu, nó phải ấy hơn tí, nó thêm cảm xúc buồn hoặc là cảm xúc, kiểu là, nó
Mình thì, ờ, ừm, thì nói chung là vui thì nghe nhạc vui, còn m muốn chill chill hay muốn ngẫm nghĩ lại thì nghe nhạc của mấy ông đấy, kiểu, nhạc Avicii, à, nhạc Avicii sao nghe mà thấm vãi, ồ, Alan Walker thì cũng khá Alan Walker thì, ờ, ờ.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ồ, thề luôn nhạc Avicii nghe nhì Nghe kiểu có đá tẩm đá vậy, nhạc Alan Walker uầy, nói đến tẩm đá mới biết là bạn biết Ngài không nhỉ, cái gì nhỉ? Ờ, từ từ từ nào, cái thằng mà có bài gì mà, kiểu là, tự nhiên quên mất tên rồi, cái thằng trong băng đĩa lậu hải ngoại ấy, mình quên mất.
Đúng. Ngài ngài nào? Hừm. Đấy. Ồ, thế tưởng cái gì
Đó là nhóm băng đĩa lậu hải ngoại ấy "Buông Hàng", cái bài "Buông Hàng" ấy.